เขาก็เปิดท้าย แล้วก็เอาอาหารไป เอาไอ้ อ่า คูลงคูลเลอร์ไปนั่ง ได้เลยค่ะ ได้เลย แล้วก็เอา เอ่อ อาบน้ำเปลี่ยน เอ๊ย ไม่ใช่อาบน้ำ เอาเสื้อผ้าเอาอะไรไปเปลี่ยนตรงนั้นได้เลย อา อันนี้ อันนี้คือแบบว่า อ่า ที่นี่เขาก็จะมีแบบสบายแบบนั้นเนาะ อ่า จริง ๆ แล้วมันเป็น
ต้องเอา เอ่อ ไปปิกนิกกับลงน้ำได้เลยใช่ไหม? อืม อื้อฮือ ดี ๆ <chuckles> อ๋อ เออ ดี ๆ ๆ ดีนะ อืม เออ ๆ น้ำที่นู่นเป็นไงอะคะ? มัน มันหนาวมั้ยอะ? หรือว่ามันน้ำ อุ่น ๆ ได้เลยไหม? อืม
น้ำเหรอคะ? เย็น เย็น ไม่ ไม่ลงเหมือนกันค่ะ เอา
เย็น ใช่เพราะว่า เพราะว่าเคยไปเที่ยวทะเล ที่ อเมริกาแล้วน้ำมันเย็นไง มันก็เล่น ไม่สนุก อะไรอย่างเงี้ย เออ
ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ เย็น เย็นค่ะ แล้วก็เราจะ วิธีคือไปนั่งดูมันเฉย ๆ เป็นคนชอบเที่ยวแบบ ลอบ ชอบเที่ยวสบายอะ เป็นคน
อ๋อ คือมันเย็นอะสิ เอาเท้าแช่นิด ๆ เปล่า? เออ
เออ เป็น เป็นคนชอบเที่ยวแบบสไตล์ขี้เกียจอะ เป็นคนไม่ค่อย
เหรอคะ? ไม่ ไม่ชอบแบบผจญภัย เงี้ยเหรอ? ชอบเที่ยวสบาย ๆ อ๋อ อือ ๆ
ไม่ ไม่ ใช่ค่ะ ถ้าอย่างสมมุติว่าไปทะเล ใช่ไหม อ่า ตอนเช้าเวลาแดดไม่ร้อน เราก็จะเดินไปเอาแบบ เอาเท้าไปจุ่มน้ำนิดหน่อย แล้วก็เดินเล่น อ่า แต่พอแดด สาย ๆ แดดออก ใช่ไหม เราก็จะกลับเข้าไปที่ในโรงแรม ปิดประตูปิดอะไร เปิดแอร์ <chuckles> นอนน่ะ <giggles> เออ อา สบายไหม? แล้วเราก็มอง เออ นั่งจิบ เอ่อ กาแฟอะไรไป ดูวิวไป พอตอน
อา เออ อา อืม อืม ๆ อา ๆ <laughs> นอนพักผ่อน <laughs> เออ เที่ยวสบายจริงด้วย เออ ใช่ เออ เซอร์ไพรส์ <laughs> มองดูทะเลจากบน วิวข้างบน งี้เปล่า? จากหน้าต่าง <chuckles>
อา เรา ใช่ คุณ ถ้าเกิดว่าไปทะเลอะ คุณจะต้องซื้อ อะไรนะ ห้องที่มัน seaview ไม่งั้นจะซื้อทำไมอะ? จะไม่ ถูกไหม? อืม เพราะ เรา จะต้องดูวิวจากห้องของเรา เออ เราก็จ่ายเงินเพิ่มขึ้น เพื่อดูทะเลในห้อง เออ ใช่ อ่า แล้วเราจะลงไปทะเลอีกที ก็คือตอนตะวันมันใกล้ตกแล้ว เพราะมันร้อน <giggles> อืม
เออ อา <giggles> เออ ๆ เออ <chuckles> สบายเกินไปแล้ว <laughs> เกือบ ตอนเย็น <laughs> โอเค <chuckles> ไปดูตะวันตกดิน ตกแล้วก็กลับขึ้นห้อง เปิด แอร์ <chuckles> เออ <laughs> โอ้โฮ อ่อ เที่ยวแบบสายสบายจริงด้วย อืม อุ๊ย ต่างกับฝั่งนี้นะ เออ ฝั่ง ฝั่งนี้ถ้าไปอะ เพราะว่ามีเด็ก มีลูกชายวัยรุ่น ถ้าไปมันต้องมีสายผจญภัยหน่อยไง เออ อืม
อา ดูตะวันขึ้น ดูตะวันตก เออ ถูก อ่า อ นั่นคือการวิธี วิธี อ อา วิธีการเที่ยวของเรา เออ เพราะว่านั่น ค่ะ เนี่ย ไอ้อย่างนั้น ไปเที่ยวยังไงคะ? ค่ะ อา ค่ะ อา เอ่อ แล้วเวลาส่วนใหญ่ไปเที่ยวผจญภัยอะ ไป ไปยังไงอะคะ? ไป ท
ถ้าไป สมมุตินะ สมมุติว่าถ้าไปทะเล มัน มันแล้วแต่ไง เขาก็ได้ ทะเลก็ได้ แต่ถ้าไปไหนมันต้องมีกิจกรรมไง ถ้า สมมุติว่า ไป ทะเล อย่างเงี้ย ถ้าไปทะเลอะจะไปแบบ ไปนั่งดูแล้วก็ขึ้นห้องนอน ลูกชายคงบ่น อะไรเงี้ย ก็คือต้องมีแบบหวา อ่า ต้องมีเครื่องเล่น อา
ปนภูเขา อย่างเงี้ยเหรอ? อะ สมมติว่าเป็นทะเล อา อะฮะ อา อย่าง ท ค่ะ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ เออ ท อา เออ ดำน้ำ อย่างงี้เปล่าคะ? อา อะฮะ ค่ะ อา อะฮะ โอ้โฮ ค่ะ ผจญภัยจริง อืม แล้วก็ไปหาของกินด้วยไหมคะ?
ใช่ ถ้า ไปสายเมืองไทย ก็แบบดำน้ำ Snorkeling บานานาโบต อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันต้องมี เออ ใช่ ๆ ไม่งั้น ลูกชายไม่ชอบ